Oui, des petits challenges, heu, mine de rien, bah, ça ça me motive aussi pas mal et puis, bah, on se rend compte qu'on fait du sport, heu, ben, sans se prendre la tête justement, aussi comme, heu heu, faire de la marche un peu rapide ou quand on a l'opportunité, ben ben, oui, on va un peu courir, heu, pour aller, je ne sais pas, d'u d'une adinis d'une administration à une autre ou d'un commerce à un autre, voilà, des petites petites choses, heu on ze
Mmh mh. <chuckles> Oui donc l'intégrer complètement dans ton quotidien finalement, heu, même dans les petits gestes tout simples du quotidien, heu, de se mouvoir de façon, heu, sportive, heu, ça peut être, heu, une façon d'intégrer le sport, heu, naturellement, c'est ça, en fait, ce que tu dis aussi, hein? Mmh mh. Et
Ouais, ouais, voilà. Au final, c'est ça s'intègre tout seul dans dans l'emploi du temps, heu, d'un sportif, ouais. <chuckles>
Ouais puis d'enlever cette culpabilité finalement qui peut

Et ça devient naturel.
Exactement.
Ça devient naturel et du coup, heu, on a ni le stress, heu, ni la culpabilité et donc on en retire tous les bénéfices d'une bonne activité physique, heu, tant, heu, au niveau corporel que mental. Si je si je t'entends parce qu'on, heu, tu as intégré un nouvel élément, c'est le sommeil. C'est vrai que, heu, plus on pratique du sport, mieux on dort et en général quand on dort bien, on est quand même plus apte à à affronter le quotidien qui peut être parfois di difficile entre enfants, boulots qui déborde, déplacements. <chuckles>
Oui. Oui, oui, c'est ça, et puis et puis comme t exactement et puis comme tu l'as dit par rapport à la culpabilité aussi, heu, voilà des fois on se couche le soir, heu, on a encore heu, on s'est dit: «Punaise, heu, j'ai pas fait d'activité sportive, heu, ah ça m'embête. Je veux vraiment m'y mettre» alors c'est pour ça, heu, essayer, heu, soit un peu de cardio ou même du renfort, heu, musculaire. Heu, voilà, heu, suivi hein, surtout avec les applis qui nous aident vachement et c'est ça qui nous booste. C'est c'est si on ne on n'ose pas prendre le si on n'ose pas, heu, ouais, se mettre en avant, prendre le le pas et ben les les applis ou l'autre ou d'autres, heu, astuces peuvent nous nous permettre de de s'y mettre et ça, heu, en de nos jours, c'est bien la technologie qu'elle nous aide, donc heu, il y a pas trop d'excuses on va dire. Tout le monde peut s'y mettre, et puis, heu, voilà.
Mmh. Mmh mh. Oui, on a des coachs dans notre poche aujourd'hui. <laughs> Et c'est vrai que ça c'est dans dont on a parlé tout à l'heure, hein, de pas être seul, heu, d'être entouré par des amis mais effectivement la technologie peut aussi, heu, faire office de de soutien, heu, dans cette démarche de d'intégrer le sport, heu, de façon tranquille et sereine. Écoute, heu, là j'ai vraiment, heu, toute la toute toute toutes les tous les trucs et astuces, heu, merci d'avoir partagé, heu, tes, mmh, tes conseils et mmh
Oui, tout à fait, oui, on peut dire ça, comme ça. Oui. Mmh mh.